Ой, 1 моё серьезное путешествие было так давно. Это мы ездили с мамой в круиз, получается, на корабле.
Ого. Ты знаешь, очень нестандартный вариант для 1 путешествия, мне кажется. Так, а подскажи, пожалуйста, да, как вообще пришла такая идея, чья чья она была и почему так получилось?
Да, кстати. А я помню, что мы хотели посетить за раз несколько стран. То есть мы поехали в Европу сразу, и почему-то мы решили, что мы едем в Скандинавию. Вот я не знаю почему, но решили начать, э, сверху, наверное, Европу. Вот, и мы взяли, э, тур, который был в Хельсинки, Стокгольм, и в Норвегию мы должны в Осло. Но потом нам отменили этот тур, и мы поехали только в Хельсинки и в Стокгольм.
Ага. Мгм. <laughs> А это было не так? Ага. О, ага. Та Ничего себе. Ты знаешь, это действительно очень нестандартное решение для 1 путешествия. Ну, обычно люди едут, да, куда-то, не знаю, на юг с семьей, да, <chuckles> а вы а вы на север, да, ещё и такое. Да, действительно, как будто вы чувствовали, что когда-нибудь он будет таким дорогим и малодоступным, да, что надо а вы уже всё. Расскажи мне, пожалуйста, подробнее, какие у тебя были 1 ощущения?
Тёплые страны, да-да-да. Да, вообще, я помню, вот когда мы приехали, и мне сразу Европа показалась- какой-то другой мир, что ли, я не знаю даже, как это объяснить, но когда ты 1 раз и сразу
Ага. Супер, но привлекательный мир. Н Мгм.
Очень интересный, очень увлекательный, очень вот сразу я вот туда попала. И я подумала: "Вот здесь я хочу жить". "Мне вот здесь нравится". "Вот Европа- это моё". То есть то есть 1 впечатление: даже просто я вот только с корабля сошла и сразу почувствовала себя дома.
Ничего себе. Здорово.